Oui, oui, oui. En fait, heu, je suis à mon compte donc, heu, quand c'est des, heu, des comment dire? Des, hem, des tâches qui nécessitent pas forcément beaucoup de de lumière ou, heu, de qui font pas de bruit, je peux des fois, voilà, quand il y a un coup de un coup de feu ou il y a énormément de commandes d'un coup, heu, voilà, heu, travailler, heu, 15-20 heures par jour s'il faut, heu, c'est des choses qui, heu, qui sont déjà arrivées et qui arrivent peut-être d'ici, heu, 2 semaines quand quand les gens vont se réveiller et se dire qu'il y a Noël qui arrive et qui vont se commandaient un peu en retard. Bah voilà, à ce moment-là, heu, faut c'est, heu, je je fais beaucoup, enfin je travaille énormément, quoi.
Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. D'accord. Et donc, heu, oui, voilà, ça ça ne t'embête pas de de travailler, heu, pendant la nuit et puis alors par exemple, heu, i imaginons tu travailles jusqu'à, heu, allez, 04:00 du matin, heu, du coup, heu, bah après tu vas te coucher quand même un peu, j'imagine?
Oui, oui, oui. Oui, heu, je si je me couche, heu.
Ouais, et tu te lèves vers quelle heure alors du coup?
Alors souvent, je me réveille naturellement et je me lève quand je me réveille naturellement donc, heu, si par exemple je me suis couché à 04:00 du matin et que je me réveille vers 08:00 et que je sens que j'ai de l'énergie, que je me suis pas simplement réveillé parce que le chat, il prend toute la place ou que j'ai envie d'aller aux toilettes, heu, bah je me lève à ce moment-là. Et des fois ça va être, heu, il va être 10:00 du matin, ça arrive aussi, heu, donc, heu, je me faite je je respecte mon réveil naturel parce que c'est souvent dans c ce quand je quand je le force pas avec un réveil que, bah j'ai le plus d'énergie le matin, je suis plus ouvert, heu, moins moins grognon aussi, donc, heu, j'essaye d'écouter ça, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais. Hein hein. D'accord. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Oui et donc, en fait, après, heu, comme tu es à ton compte, bah voilà, tu fais ta journée co comme tu veux, tu tu te mets à travailler quand tu veux et et tu peux, bah faire une petite pause quand tu le souhaites également?
Complètement. Je je suis, heu, maître de mon destin <laughs> donc si j'ai envie de rien faire, heu.
Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Et maître de tes journées et de tes nuits aussi, du coup. <chuckles>
Complètement. Mais, heu, mais c'est marrant parce que même quand je suis, heu, par exemple, imaginons il y a un mariage, heu, comment dire, heu, hem, d'un ami et q et que on peut donc je fais souvent les photos dans les mariages de mes amis, heu, je bah je stresse tellement, j'angoisse tellement que je vais pas réussir à dormir. Un peu comme quelqu'un, heu, enfin quand on est jeune et que heu, juste avant une rentrée scolaire, ce genre de choses. Et bah, à ce moment-là, heu, je me refais tout la tous les plans dans la tête «Qu'est-ce qu'il va se passer?», j'invente des situations, et cetera et ça m'empêche de dormir mais, heu, c'est plus de l'anticipation parce que j'ai envie de le faire. C'est de l'excitation, c'est, heu
Ouais. Ouais. Oui. Hein hein. Ouais. Hein hein. Oui. Ouais, je comprends. Mmh.
et donc, heu, dans ces moments-là, bon, bah je sais que le lendemain je vais je vais avoir du mal, <chuckles> mais, heu, ça va, tant que c'est qu'1 fois.
Mouais. Et ouais, mais alors du coup, heu, parce qu'un mariage en général, on se couche tard donc si déjà, la veille, tu dors pas bien. <chuckles>
Oui.